अ, मैं रचन रचनात्मकता की जो प्रक्रिया है, उसमें जब भी किसी से बात करने जाता हूँ, तो अपने आप को बार-बार कॉन्शियस फ़ील करता हूँ, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रभावी ढंग से मैं सामने वाले को अपनी बात नहीं कह पाता हूँ, जिससे उसके दिमाग में अलग-अलग तरीके के नए सवाल पैदा होते हैं। वो मुझे जज़ करने लगता है और एक अपनी ही तरह की कहानी अपने मन में गढ़ना शुरू कर देता है, जो कि शायद मेरे व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत हो सकती है और परे हो सकती है या उसका कोई और भी प्रभाव उसके विचारों पर पड़ सकता है। तो इस प्रक्रिया को सही ढंग से लोगों तक पहुँचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ?
अ, देखिए, अ, बिल्कुल मैं आपकी परेशानी समझ पा रहा हूँ और बिल्कुल मुझे समझ आ रहा है कि किस प्रकार की परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं और बिल्कुल आप चिंता मत करिएगा मैं अ, कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छे सुझाव देने के लिए। अ, लेकिन देखिए किसी भी प्रकार का मैं आपको सुझाव दूँ उससे पहले ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ना, कि मैं आपकी परिस्थिति अच्छे से जान लूँ तो मैं वही जानना चाह रहा था आपकी परिस्थिति में आपसे कि अ, म अ, मतलब जब भी ऐसी अ, संदर्भ बनती है और आप कह लीजिए कि आप और जिसको आपको फ़ीडबैक देना है उम, या कह लीजिए जो आपको फ़ीडबैक दे रहा है उनके बीच क्या रिश्ता आप अ, रखते हैं कोई आपका मित्र होता है या बॉस होता है सहकर्मी होता है छात्र आपका होता है? हुँ, क्या रिश्ता रहता है आपका?
ज़्यादातर ऐसी स्थिति में अपनी परिस्थिति को या अपने किसी कार्य क्षेत्र के संबंध के किसी एक प्रोजेक्ट को सामने अ, प्रस्तुत करने जाता हूँ वो व्यावसायिक स्तर पर भी हो सकता है या स्व अ, साझा करने के किसी भी बात को साझा करने या 1-2 2 किन्हीं अ, बिंदुओं को एक जगह पर लाने के संबंध में भी हो सकता है। कई बार सम किसी सामाजिक कार्य को करते वक़्त हम कोई मुहिम स्थापित करते हैं और उसके बारे में किसी को बताने जाते हैं और वो उसे किसी अलग तरीके से समझ लेता है। तो मुख्यतः यही बातें हैं, जो बार-बार सही स्थान पर लैंड नहीं होती हैं।
हुँ। जी, बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातें। आप मुझे एक चीज़ ये भी बताइए कि आपका लक्ष्य क्या है? आप चाह क्या रहे हैं? क्या आप उनको अ, सुधारना चाह रहे हैं अ, या आप कह लीजिए कि आप अ, मतलब म आप प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं या आप बस सामान्यता बनाना चाह रहे हैं?
मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं जो बात सामने वाले व्यक्ति तक पहुँचाना चाहता हूँ, वो ठीक उसी तरह पहुँचे, जिस तरीके से हम उसे ले जाना चाहते हैं या मैं व्यक्तिगत रूप से उसे ले जाना चाहता हूँ या उसे कहना चाहता हूँ। तो मेरा मेन उद्देश्य तो यही है कि ना कि कि कि किसी भी तरह की अ, ए किसी भी तरह के उँफ़ ऊँफ़ नफ़े और नुकसान की बात भले ही ना हो उसमें, लेकिन जो बात कहना चाह रहा है, वो सही तरीक़े से अ, व्यक्ति तक पहुँचे। अन्य कोई दूसरी अ, स्थितियाँ उस तक ना पहुँचें या और कोई उसके अ, मायने दूसरे ना बनें।
हुँ। जी बिल्कुल, मुझे समझ आ पा रहा है और देखिए, ये बिल्कुल लाज़मी-सी बात है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है। आप बिल्कुल ये नहीं समझिएगा कि आप अकेले हैं ऐसे परिस्थिति में, काफ़ी सारे लोग हैं अ, काफ़ी सारे लोग अ, व्यक्त भी नहीं कर पाते हैं अपनी बातें। कम से कम आप इतने अच्छे से व्यक्त कर पा रहे हैं अपनी बातें। आप मुझे एक चीज़ ये भी बताइए कि अ, मतलब आपने इस परिस्थिति से निकलने के लिए क्या-क्या प्रयास किया है? आपने कोई न कोई प्रयास तो किया होगा, तो वो प्रयास आपके क्या रहे हैं, कैसे रहे हैं, अच्छे गए हैं, नहीं गए हैं? मुझे उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
कई बार इस तरह की स्थिति से जूझते वक़्त मैंने ख़ुद को तैयार करने की कोशिश करी है। जब भी मैं किसी योजना को किसी दूसरे तक ले जाने के लिए अ, अपने आप को तैयार करता हूँ, तो शायद पहले कभी एकाध बार मैंने खुद ही उस अ, योजना के बारे में खुद पढ़ कर, उ उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करी। फिर उसके बाद अ, एक लेखा, एक छोटा एक लेखा बनाने की कोशिश करी, कि मुझे किन बिंदुओं पर बात करनी चाहिए, शुरुआत मुझे कहाँ से करनी चाहिए, मध्य में मैं किन बातों पर ध्यान दूँगा और अंत मैं उसका किस तरीके से कर सकता हूँ। तो मेनली 3 पॉइंटर्स में मैं उनको तैयार करने की कोशिश करता हूँ और अगर इस बीच में बात कहीं और निकलती है, तो फिर बाकी के बिंदु उसी समय के अ, उसी समय पे गढ़े गई बातें हो सकतीं हैं। मेनली मैं मैं ये कोशिश तो करता हूँ कि ये इन 3 बिंदुओं को अपने साथ रहूँ, पर जा अधिकतर होता ये है कि ये तैयारी कारगर नहीं साबित होती और सामने जाने के बाद स्थितियाँ बदल जाती हैं और, अर्थ का अनर्थ होना शुरू हो जाता है, बात कहीं से कहीं निकलने लगती है।
हुँ, ये तो मैं समझ पा रहा हूँ कि देखिए, ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा अ, महसूस होने लगता है कि हाँ, ऐसी परिस्थिति है। उम, बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ ये बात आपकी। उम, मतलब आप मुझे एक चीज़ ये भी बताइए कि अम ये जो अ, व्यक्तिगत आलोचनाएँ आ रही हैं उम, ये अ, सहनीय है, आप इसको सहन कर पाते हैं या आप इसको अ, कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं? आप क्या देखते हैं यहाँ पे इस चीज़ को?
मुझे लगता है कि अले अल अलग-अलग तरीक़े से लोग <clears throat> स अलग संदर्भों में आपकी आलोचना कर देते हैं। और शायद आप कई बार आपको समझ में भी नहीं आता और एक समय बाद आप जब उन बातों पे ध्यान देते हैं, तब आपको पता चलता है कि, "दरअसल, बात किस संदर्भ में मैंने शुरू की थी और वो किस संदर्भ में किस तरफ़ निकल गई।" पर ये बहुत अ, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और फिर वो कि एक और अंकुरित बीज आपके मन में पनपनें लगता है और फिर वो बीज धीरे-धीरे बड़ा होने लगता है और फिर बड़े होते-होते, वो तब तक आपके साथ रहता है, जब तक आपके पास कोई नया एक और दूसरा काम ना हो, तो वो लगभग 4-5 दिन का समय आपका अ, खराब करता है। तो वो एक परेशानी ये भी है।
हम्म, जी देखिए, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ आपकी परेशानी। अ, व आप पर एक चीज़ ये भी मुझे बताइए कि आप इस परेशानी को कैसे देखते हैं? आप उम, य आपको क्या लगता है इसका सही समाधान क्या हो सकता है, आप चाहते क्या हैं?
मैं में मतलब मैं तो मैं मतलब मैंने जो बातें आपको बताईं वही सारी परेशानियाँ हैं और समाधान तो मैं खुद भी ढूँढ़ना चाहता हूँ कि क्या है। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ मुझे इस इस प्रक्रिया से छुटकारा पाने के लिए कोई समाधान मुझे दें, ताकि और बेहतर जीवन जिया जा सके, और बेहतर काम किया जा सके, और ऊँचे-ऊँचे लक्ष्यों को निर्धारित किया जा सके और उन्हें पाने में लगातार अग्रसर रूप से आगे बढ़ते रहना पड़े।
हुँ। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको सुझाव दूँगा ऐसे। अ, सबसे पहला सुझाव मेरा आपको यही रहेगा कि अ, सकारात्मक शुरुआत कीजिए कभी भी, और कभी भी कोशिश कीजिए कि आप शुरुआत सकारात्मक करें और स्पष्ट प्रशंसा करें। और बातचीत शुरू करने के बाद आप फिर उसमें गलतियाँ बता सकते हैं कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और कैसे-कैसे आप अ, हुँ अपनी ओर से एक फ़ीडबैक दे सकते हैं। परंतु एक चीज़ ये हो जाती है कि अगर आप नकारात्मक रूप से चीज़ों को शुरुआत करते हैं, आप अगर एक दूसरे दृष्टिकोण से चीज़ों को शुरुआत करते हैं तो उतना अ, कह लीजिए कि अ, उसका अ, स जो अ, स्वाद होता है वो दूसरे व्यक्ति को उम, इतना अ, सकारात्मक नहीं आएगा और फिर वो व्यक्ति अलग हिसाब से अ, बर्दाश्त करने लगेगा उस चीज़ों को। एक और मैं ये भी आपको सुझाव देना चाहूँगा कि आप विशिष्ट उदाहरण भी दें और अ, व्यवहारों पर भी ध्यान दीजिए कि अ, उससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और उदाहरण से कहीं न कहीं चीज़ें और स्पष्ट होना चालू हो जाती हैं। और एक चीज़ मैं ये भी बोलूँगा कि आप अगर कभी भी कोई प्रकार का कह लीजिए कि बातचीत बात करते हैं, चयन करते हैं तो अ, आपका जो भी बयान होगा उसको कोशिश करिए कि आप उसको अ, सहानुभूतिपूर्वक दें। आपका टोन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी व्यक्ति को अ, कुछ और महसूस करवाना चाह रहे हैं या बुरा महसूस करवाना चाह रहे हैं। आपका टोन हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आप उन व्यक्ति को सहानुभूति दे रहे हैं, आप उन व्यक्ति को एक सकारात्मक ओर ढकेल रहे हैं, आप उन व्यक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु ये कभी नहीं होना चाहिए कि आप उन व्यक्ति को नीचा दिखा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें ये अ, जो हैं ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं। अ, लेकिन इन सारी चीज़ों का ना अ, परिणाम होता है कि आप कहीं न कहीं चीज़ों को और एक सीधे तरीके से सीधी दिशा में करना चालू कर देंगे। एक और मेरा ये भी सुझाव रहेगा कि आप व्यावहारिक अ, सुझाव दीजिए और सहयोग ऐसे करिए कि अगले व्यक्ति का आप समर्थन भी कर रहे हैं और कहीं न कहीं उस व्यक्ति की मदद भी कर रहे हैं अपना दुख बताके या अपना उम, कह लीजिए दृष्टिकोण बताके। एक चीज़ ये भी हो जाती है इन सब चीज़ों में कि कहीं न कहीं आपको एक अ, उम उम, भावनात्मक समझ भी होनी चाहिए, आपको समझना आना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति की अ, म मतलब कह लीजिए मनोदशा कैसी है, कि वो व्यक्ति किस हिसाब से बर्ताव कर रहा है, किस हिसाब से उसकी उम, बातचीत है, इन सब चीज़ों का आपको अगर ज्ञान होगा ना तो चीज़ें और आपके लिए आसान होने लगती हैं। उम, एक वो भी बात आ जाती है फिर अ, कि आप कहीं न कहीं कितना अ, चीज़ों को गहराई से समझ रहे हैं। तो ये देखिए ये जो चीज़ें हैं मुझे लगता है अ, सुझाव बहुत छोटे-छोटे हैं परंतु इसका परिणाम बहुत अच्छा है और बहुत उम, आप मुझे लगता है कि आप जीवन में अ, इन चीज़ों का उपयोग करके बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं और इस समस्या से तो पहले आराम से निकल सकते हैं। अ, मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं कि आप बहुत अच्छे से इस अ, परिस्थिति से निकलें और आगे ऐसे परिस्थिति में अ, कभी नहीं आएँ।
आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने मेरे इस समस्या का बहुत ही सहज तरीके से जवाब दिया और आगे भी इस तरह की बातों के लिए, मैं आशा करता हूँ कि हम फिर से ख कनेक्ट हों और अग्रिम शुभकामनाएँ।
बिल्कुल धन्यवाद।